Ciao.
Allora, ciao, buongiorno.
Ciao. Allora, di che si parla?
Eh, dunque, niente io guarda volevo proporti uno uhm, uno scenario ipotetico. Ehm, che cosa faresti tu se avessi il superpotere i telest teletrasportati ovunque nel mondo per 1 giorno intero?
Mh, dimmi. Okay. Okay. Allora cosa farei Allora diciamo, ecco, ehm, forse è un potere che forse in qualche modo abbiamo sempre desiderato, no, uno di noi penso in in qualsiasi momento, cioè, non so nella propria vita, ha detto: "No guarda", ehm, "cioè, se potessi teletrasportarmi cosa potrei fare?" Ecco, ehm, io personalmente andrei in in tanti posti del mondo, viaggerei più spesso, no, perché appunto il il mio teletrasportarmi mi aiuterebbe a spostarmi più facilmente, no, per andando diciamo in in tanti posti. Ehm, però, ecco, non solo quello, in qualche modo diciamo potrei anche aiutare, no, perché diciamo il teletrasporto potrebbe diciamo in qualche modo aiutare per esempio chi ha bisogno, magari non so, c'è una persona che ha b che magari non sa ha bisogno di te, magari ti chiama, "Non guarda, puoi venire" e e v e, uhm, tu appunto vai da quella persona. Oppure, per esempio non so puoi vedere una una persona particolare, proprio magari in un qualsiasi momento della giornata, tu vai, prendi e e le incontri così, ehm, schiocco delle dita e e ti teletrasporti. Eh.
Sì, sare Sì. Certo. Vero, è ve Eh, ehm, con ci avevo pensato, nel senso tu lo utoresti tu, ecco, lo utilizzeresti più che per viaggiare, per anche per aiutare gli altri, per ehm è vero.
Eh. Sì. Beh, sì, sai, sì, lo uti lo userei, cioè non soltato non solo per diciamo scopi personali, ma anche diciamo a fin di bene, sì, le utilizzerei sinceramente. Sì, sì.
A fin di bene. Ah, e sai che non ci avevo pensato. Io già pensavo ai viaggi che mi farei. <chuckles> Però in effetti, per
<giggles> No, ma poi è normale, ecco. Diciamo teletr il teletrasporto in qualche modo ti implica a dire: "No guarda mi sposto, posso spostarmi ovunque, posso fare quello che voglio", no, quindi è normale, ecco. <chuckles> Sì, sì.
Sì. Ma sì, in effetti per esempio se c'è un incendio in un palazzo, qualcuno rimane intrappolato è giù in effetti il superpotere tu magari puoi andare lì per aiutare quella persona in difficoltà e magari portarla fuori dai guai, ecco, fuori dalle
Mh. Certo. Eh, vero. Certo. Mh.